じゃあほんとにその、身の回りを白に固めて、で、その、なおかつ、まあ物とかも、必要最小限にシンプルにしておくっていうのが、なんかこう居心地の良さっていうところに繋がってるんですね。
はい。 うん。 あ、そうなんですよ。なので、もう空いてる棚とか見ると、嬉しくて仕方ないんですよもう。<laughs> はい。<clears throat> なんかもう物が入ってないと嬉しいんです。はい。「うわ、ここ空いてる」って、「嬉しい」ってなるんですよもう。
うん。 あ、そうなんですね。 それは、物がないみたいな。 ああ。 はい。じゃあ、それはなんかこう達成感的な、なんかこう、ここに物を置かないでも、生きていけてるみたいな、そういったものもあるんですかね？
<laughs> はい。 ああ、あると思います。なんか「ここ空いてる」と思ったら、「あ、すごいなんかスッキリしてて嬉しい」とかって思うんです。
うん。 へえ。
<laughs>
面白いですね。それはこう、いつぐらいからそういう感覚になってったんですか？
ね、面白いですよね。<chuckles> あ、でも、多分徐々徐々にだと思います。
うん。
うん、なんかあの、やっぱり広い家に住んでると
はい。
色々物を置きたくなっちゃうじゃないですか。で、あの買いたくもなるし、あの、「あ、あそこ空いてるよね」とかって思ったら、「あ、これ買って置いとこう」とか。
そうですね。 うん。 はい。
もうなんなら服もね、あの、おっきなクローゼットがあると、色々かけられたりとかするんで。
うん。 なるほど。
ね、断捨離もしなしないまま次の服を買っちゃったりとかしちゃいがちなんですけども。
確かに。 そうですね。う、うん。
うん。もうだんだん、だんだん引っ越していって、ね、そのちっちゃい、ちっちゃい家になっていったら、<chuckles> もうスペースもね、そんなにないので。あの、自ずとこう捨てて物を捨てていかないと、ほんとに外に溢れかえっての嫌いなんで。
ははい。 うん。 ああ。